जी। जैसे कि आप जानते हैं ये तो इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में सबसे बड़ा अ, देखिए ख़तरा भी इंटरनेट ही है। <chuckles> अ, ताजुब की बात ये है कि आप अगर देखेंगे तो ऑनलाइन लोग जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ही ऑनलाइन और सोशल मीडिया का ख़तरा भी होता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अ, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर भरोसा करें तो कैसे करें और अगर भरोसा नहीं करें तो इनको परखें कैसे कि क्या इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपना निज़ी अनुभव से कुछ बताइए हमें।
जी। हाँ। हाँ। जी। बिल्कुल। अ, जी, जी। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि आजकल के समय में जो है ऑनलाइन और सोशल मीडिया में जितनी भी ख़बरें और जो चीज़ें जो फ़ैलती हैं वो मेरे को लगता है कि वो जो है आपको सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊँ आपको फ़ैक्ट चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें जो पोस्ट की जाती है व्हाट्सऐप में या फ़िर जो ट्विटर में तो आप देखिए वो जो है कहीं न कहीं काफ़ी हद तक जो है ख़राब या फ़िर गलत भी जो है साबित होती है। तो आपको जो है खुद से जो है थोड़ा रिसर्च करके जो है देखना चाहिए कि ये जो है सही है कि नहीं है और उसके अलावा मेरे को लगता है कि आपको जो है कोई ऐसी चीज़ें भी जो है नहीं जो है शेयर करनी चाहिए जिसके लिए आप जो है पूरा अ, 100% जो है उशचित नहीं अ श्योर नहीं है कि हाँ ये चीज़ जो है सही है कि नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसी आपको कोई चीज़ें जो हैं अ, मतलब खुद से जो है ज़रूर उसको परखनी चाहिए।
जी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आपका इ इस विषय में जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत दर्शाता है कि हाँ, आपको इस चीज़ के ऊपर अनुभव है। तो ख़ैर अ, क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर अनुभव है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपका कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसमें आपको आपके साथ ऑनलाइन या सोशल मीडिया में किसी प्रकार का धोखा या स्कैम हुआ हो, क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ होता है? आजकल ऐसा-वैसा चीज़ें हो जाती हैं कि आधी चीज़ों का तो हमें ज्ञान भी नहीं होता। तो अक्सर हम अनजाने में सब जानते हुए भी उनके जाल में फँस जाते हैं। तो ऐसे में आपका कोई ऐसा अनुभव हुआ हो और अगर हुआ हो तो आपने पहली बात, उसमें सीखी क्या, और दूसरी बात अ, ऐसे अनुभव से आप निकले क्या? और सबसे ज़रूरी आख़िरी बात, कि अगर ऐसे अनुभव में हम फँस गए तो हमें करना क्या चाहिए?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
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। जी। अ, जी, जी। आपने काफ़ी अच्छा जो है सवाल किया है, और मेरे को लगता है कि मैं अगर अपनी बताऊँ, तो मैं पर्सनली ऐसे किसी फ्रॉड में जो है नहीं आज तक फँसा हूँ। पर मेरा यही कोई एक जो है मित्र था जो ऐसे ही किसी फ्रॉड की चपेट में आ गया था। तो जो है उसका जो है अ, स्कैम कुछ इस प्रकार से हुआ था कि उसको जो है कहीं एक मेल आया था, जो फिशिंग मेल आया था कि उसमें जो है उसमें उनको जो है बोला गया था कि, "आप जो है यहाँ की जो है, टिकट जो है आप जीत गए हैं। मतलब वो टिकट जो है एक कंसर्ट की थी, तो आप यहाँ इस कंसर्ट की टिकट आपको फ्री मिल रही है, और आप जो है यहाँ का जो है आनंद ले सकते हैं। तो अब पर आपको इसके लिए जो है कुछ एक अ, मिनिमल जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिससे आप जो है इसको जो है अ, 100% रिडीम कर सकते हैं।" तो उसने जो है अ, वो पैसे जो हैं दिए और उसके बाद जो है उसके साथ जो है धोखाध अ, धोखा हो गया काफ़ी बड़ा। उसके अकाउंट में जितने भी रूपए थे, वो भी जो है वो उड़ गए, क्योंकि जो है हैकरों ने जो है उसके फ़ोन का जो है एक्सेस पा लिया था। और उसके बाद जो है उन्होंने जितना उनके अकाउंट से भी जो है पूरा अ, रुपए जो है वो उड़ा लिए थे। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमें जो है अ, जी, जी, जी। सबसे पहले तो हमें जो है अ, ऐसी सब चीज़ों से जो है जो मतलब जो ये आजकल स्कैम होते हैं, ओटीपी स्कैम या फिर फिशिंग ईमेल स्कैम, और हमें जो इनसे काफ़ी जो है अ, सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात हमें जो है आजकल ऐसे जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कुछ जो है अ, चीज़ें जो हैं, ज़रूर अ, मतलब इसका अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि हमें जो है इन सब चीज़ों अल जैसे जो एक कोई अनप्रोटेक्टेड अ, लिंक होती है या फिर अनवांटेड लिंक्स होती हैं, उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जो है कभी ऐसी जो है मुसीबत में जो है फँस भी जाते हैं, तो आपको जो है ज़रूर साइबर क्राइम या फिर पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए। उससे जो है आप जो है इस अ, जो है मुसीबत से जो है कहीं न कहीं से निकल सकते हैं। जी।
हुँ, हुँ। अ, बाप रे! उ, हुँ, हुँ। जी। अभी अ, ये तो आपने बहुत एक बढ़िया बात बताई, और बहुत कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ें बताई कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। परंतु अ, सवाल ये हो जाता है कि बचने के तरीके तो अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, 99% लोग बच जाते हैं, परंतु ऐसे ए कुछ व्यक्ति ये भी होते हैं जिनका अ, मान लीजिए किसी दिन बहुत किस्मत ख़राब है, इन सब चीज़ों में फँस गए, तो ऐसे में अ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? कैसे निकलना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है। जैसे आ आपके मित्र फँस गए थे, वैसे कोई भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है, तो आपके मित्र निकले कैसे? तो वैसे ही आप ये भी अनुभव बताइए हमें कि कैसे निकलना चाहिए, कैसे इन सब चीज़ों एक बार कांड हो गया, तो उसके बाद उस चीज़ को फिर कैसे बचाया जा सकता है?
जी। जी। जी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। अ, जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, आपने जो काफ़ी अच्छा प्रश्न किया, मेरे को लगता है सबसे पहले तो हमें जो है, जितने भी हमारे जो फ़ोन में या फिर हमारे लैपटॉप में जहाँ पे जो है, मतलब हमारा जो हैक हुआ है, जो मेरे मित्र का हुआ था, तो उसको जो है सबसे पहले उसको अपना जो है, जितना भी जो डेटा जो है, वो जो है उसको मतलब कहीं न कहीं जो है उसको मतलब ए, उसका डिलीट करने की मेरे को लगता है उसको कोशिश करनी चाहिए। और उसको जो है, अपना जो है अ, फ़ोन भी जो है बंद करके जो है साइड में रखना चाहिए। और सबसे पहले तो उसको जो है साइबर क्राइम में भी जो है ज़रूर अ, कंप्लेंन करनी चाहिए। उसके अलावा उसको जो है कोई ऐसी व्यक्ति, जो है, जो इस सिचुएशन या फिर जो ऐसी चीज़ों से जो है अवेयर हो कि कैसे आप जो हैं अ, इसमें मतलब इससे बच बच सकें। तो वो जो है ज़रूर टोल-फ्री नंबर भी होता है, तो वो उसमें कॉल करके जो है, कोई जो है हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। तो, मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हमें जो हैं, फ़ॉलो करके जो हैं, इस चीज़ों से जो हैं, बाहर निकाल सकती है। जी।
हुँ, हुँ। जी। ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताई चलिए, बहुत ही ब मतलब एक काम की चीज़ हो गई ये चलिए, एक और चीज़ ये भी हो जाती है कि सोशल मीडिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर, अब हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग गलत-गलत न्यूज़ फैला देते हैं, फ़ेक न्यूज़ फैला देते हैं, अपनी मनोरंजन के लिए कुछ भी अ, डाल देते हैं या अपने या व्यूज़ के लिए कोई भी ख़बर छाप देते हैं। तो पहले अ, जब अख़बारों में तो जब ख़बर छपती थी, तब ऑडिट हुआ करता था, कि भाई ये ख़बर कैसी है? डालना चाहिए? छपना चाहिए? परंतु आज के समय में तो कोई भी अकाउंट बना लेगा औ और कोई भी कोई भी ख़बर डाल देगा। तो ऐसे में जो काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं और वो उसी को सच मान लेते हैं और एक अलग ही मिसइन्फ़ॉर्मेशन में जी लेते हैं। और इससे काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, काफ़ी बार देश के हित को भी अ, ठेस पहुँचता है, काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो, ऐसे में कैसे परखा जाए कि कौन-सा ख़बर सच है, किसको मानें, किसको ना मानें, तो बहुत बड़ी दुविधा है ना? कि जो देख रहे हैं, ये सच है कि ये झूठ कैसे पता चलेगा?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
हाँ, हाँ। ये तो आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, सारे ही काम के तरीके हैं। हाँ, ये सच है कि हमें देखना चाहिए, कम से कम अ, सोर्स तक पहुँचना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी बात आपने बोली है, कि कई बार कोई भी ख़बर मानने से पहले हमें अ, व थोड़ा ऑफ़िशियल अ, तरफ भी देखना चाहिए कि, क्या किसी ने डाला है या हम जल्दी ख़बर पढ़ लें इस उत्सुकता में, कहीं से भी ना पढ़ लें। अ, ख़ैर चलिए इसमें ये तो हो गई सोशल मीडिया की बातें परंतु, अब ये जो इंटरनेट है, ये जो मायाजाल है, ये बहुत बड़ा है। अब इसमें काफ़ी सारे वेबसाइट आ जाते हैं, अब जब हम एक एक सोशल मीडिया चलाते हैं, तो अक्सर लोगों का उसके ऊपर भरोसा इसलिए भी रहता है, क्योंकि 10 लोग और चलाते हैं, परंतु आप जब वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो क्या है आजकल ये है कि आजकल कोई भी वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकता है। तो बहुत सारे उसमें स्कैम भी होता है, कि आप देखेंगे 10,000 की चीज़ आपको हज़ार रुपए में मिलेगी। आप एकदम अ, ये हो जाएँगे, आपका मन बहक जाएगा और आप खरीद लेंगे। और काफ़ी लोगों को तो ईंटें पत्थर आ जाते हैं, ऑर्डर में, तो काफ़ी अ, लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तो, कैसे परखें कि कौन-सा वेबसाइट सही है या कौन-सा गलत है? कोई ऐसे ग्रीन फ्लैग हैं या कोई ऐसे रेड फ्लैग हैं, आप पकड़ेंगे कि यार ये वेबसाइट में ये-ये ये-ये चीज़ है, तो पक्का कुछ न कुछ शक की बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कैत क्योंकि उससे क्या होगा फिर, लोग कम से कम जानेंगे कि किस चीज़ को मतलब थोड़ा अवॉइड कर सकें वो।
जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी। जी।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
हुँ। जी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई है, सही में, ये सारे ही बहुत एकदम उम्दा तरीके हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। वैसे, ये जो ओटीपी वाली बात की है ना आप ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है कि ओटीपी से तो मतलब कह लीजिए कितने स्कैम हो जाते हैं। चलिए अ, स्कैम की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ़ स्कैम नहीं आ जाता है, काफ़ी बार गलत-गलत चीज़ें भी उम, मिली होती है। जैसे मान लीजिए कि हाँ अ, कोई गलत अफ़वाह है या किसी प्रकार का वायरस है या कुछ भी चलता है, अब हुआ क्या? आजकल बहुत देखा जाता है कि घर के बड़े बुज़ुर्ग या कह लीजिए गाँव-वाँव के परिवार भी सब व्हाट्सऐप वगैरह चलाते हैं, अब उनको पो तो पता नहीं होता कि क्या चीज़ फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? वो लगभग हर चीज़ फॉरवर्ड कर देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में गलत इन्फ़ॉर्मेशन होती है। तो कैसे अ, बड़े बुजुर्गों लोग को समझाया जाए, कि क अ, आप मतलब कि किन चीज़ों का उनको ध्यान रखें या क्यों क्योंकि देखिए आप उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकैलिटी तो नहीं समझा सकते। तो उनको आसान शब्दों में कुछ-कुछ समझाना पड़ेगा जिससे उम, वो सीख पाएँ कि हाँ, कौन-सी चीज़ को उन्हें आगे नहीं भेजना है और कौन-सी चीज़ को वो भेज सकते हैं। तो ऐसे कोई आसान ट्रिक बताइए ना, जिससे अ, बहुत काम आ जाए?
जी। हाँ। जी।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 उहुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।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 अ, जी, जी, जी। आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है। और मेरे को लगता है कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, हमको जो है अपने बुजुर्गों को सिखाना कि कैसे जो है आप मतलब ऐसे स्कैम से जो है बच सकें। तो मेरे को लगता है कि स्कैमर्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है बुजुर्गों का और जो है युवा लोगों का उठाते हैं जो मतलब जो है ज़्यादा इस चीज़ से वल्नरेबल होते हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें जो है ऐसी जो है चीज़ें जैसे ओटीपी हो गया जिसके बारे में हमने अभी हमने बात करी, और जो यूपीआई या फिर हमारे जो एटीएम की पिन हो गयी वो हमें जो है उनको बत दिखाना बताना चाहिए कि आप जो है किसी भी हालत में किसी अनजान व्यक्ति को ये शेयर ना करें। और उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई अन्नोन कॉल पे जो है अन्नोन व्यक्ति पे जिसकी कॉल आयी है उसपे भरोसा ना करे और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में भी जो चीज़ें जो शेयर होती है वो भी जो है आप उसपे जो है आँख बंद करके जो भरोसा ना करे, तो आप थोड़ा अपनी खुद की जो है रिसर्च भी करें। और मेरे को लगता है कि जो जितने भी ज़्यादा स्कैम होते हैं वो सारे जो हैं ज़्यादातर जो है अ, ओटीपी अकाउंट स्कैम ही होते हैं क्योंकि उन लोगों को जो है बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा इसकी जो है समझ नहीं होती है टेक्नोलॉजी की, तो उसकी वज़ह से ये जो है दिक्क़तें काफ़ी ज़्यादा अ, कॉमन हो जाती हैं। जी।
जी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहें हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ना, काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता है। चलिए ये ज्ञान की बातों में तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपसे बात करके बहुत ज्ञान मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ नए-नए चीज़ें पता चली और काफ़ी ज़रूरी-ज़रूरी बातों पे हमने क बात किया चाहे वो आप ओटीपी कह लीजिए या आप कह लीजिए कि किस पे भरोसा करें या मिसइन्फॉर्मेशन कह लीजिए अधिकतर चीज़ों के बारे में आप ने जिस प्रकार से वर्णन किया है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत आनंद आया काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ आशा करता हूँ मैं आपसे ए फिर ज़रूर बात कर पाऊँ अभी के लिए बस आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।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
अ, जी, जी। आपसे भी बात करके मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा, और आपके भी जो हैं मुझे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और मुझे लगा की आपके प्रश्नों से जो है ज़रूर कोई न कोई जो है कुछ न कुछ सीख जो है ज़रूर लेके जाएगा। तो आपका जो है बहुत-बहुत धन्यवाद।